Yani bi 2018 yılında dergiyi basma kararı aldım. Eee, o zaman bir şirket kurmuştum ve pek çok yayınım olmuştu; yani, eee, şeyden de, ana akımdan da kopup kendi yayınlarımı çıkarmaya başladım. Şirketlere iş yap yapıyordum ve, eee, işler çok güzel gidiyordu. Para da kazanmaya başlamıştım. Dedim ki: "Bu dergiyi basmalıyım." Eee, dergiyi bastım ama çok yüksek miktarlarda basınca önünü alamadım; yani, o matbaa süreci, eee, işte, onun parasının ödenmesi, işt g geri kalan dergileri top o kadar zor bir işti ki, yani, iş çok Evet, evet.
Evet. Hı hı. Tamam. Hı hı. E, harika. Anladım. Hıı. Evet. Hı hı. toplaması galiba, işte, dergileri nerede bulunduracaksın, değil mi? Hı hı.
Tabii, tabii, depo tutman gerekiyor, falan, yani, eee, korkunç bir dönemdi ve, eee, biraz beni, eee, yani, başımı derde sokacak kadar bir, eee, borç batağına sürüklüyordu. Oradan tekrar geri döndüm ama dergiden vazgeçmedim, dijitale tekrar geri döndüm. Tekrar
Anladım. He he. Öyle mi? Hı hı. Peki, kaç sayı çıkardın?
Vallahi, eee, ha 2009'da kurduğumda dergi haftalıktı. Çok çılgın bir şekilde her hafta, her cuma dergi, evet, haftalık 32 sayfa, 2 forma dergi yapıyordum, eee, ama destek görüyordum; yani, çok böyle yazan, çizen, gönderen oluyordu. Eee, o yüzden zorlanmıyordum. Eee, basılı yayına geçince, eee, aylığa döndüm hâliyle, eee, yani 346, ııı, hafta, eee, haftalık çıkardım. Şu anda derginin 92. sayısı, 91, 92. sayısı aylık olarak. Tabii, aylık olarak da 92. sayısı o olacak, eee, kasımda.
Haftalık. Hıı. Güzelmiş. He he. Tabii. Hı hı. Hıı. Bayağı uzun bir yolculuk. Anladım, anladım. Hı hı. Hı hı. Peki, eee, şimdi birçok, eee, yayıncının da aslında ortak görüşü, gerçekten senin de belirttiğin gibi, eee, bu işin basılı olması, özellikle, eee, birçok yük getirebiliyor. Çünkü şu an her şey dijitalleşti. Eee, daha farklı bir formata geçti. Dünya değişti. Burada aslında senin, özellikle bu basılı dergi sürecinde, işte, zaman yönetimi, işte, maddiyat konusunda kendi sıkıntılardan bahsettin veya teknik alan mı ya da insan ilişkilerinde, işte, bir ekip yönetimi mi? Biraz daha açabilir misin? Bu alanlarda ne gibi sıkıntılar oldu?
Hı hı. Evet. Evet, doğru. Hı hı, hı hı. Hı hı.